Alors, en toute honnêteté, je pense que toutes mes ruptures m'ont fait grandir dans un certain sens parce que maintenant, heu, m maintenant je suis mariée mais bon, avant de rencontrer mon futur mari. Heu, du coup j'ai pu faire le tri entre ce que je voulais vraiment et ce que je ne voulais plus, mais alors mais du tout hein, heu, j'étais p j'allais pas noter sur une liste mais presque. J'étais là: «ah OK! Alors toi si tu as ce trait de caractère, c'est mort, c'est fini. Je ferai plus de concessions en fait, j'en ai marre». <chuckles>
Ça paraît évident, ouais. Ouais. Ouais. Oui. <laughs> <laughs> Oui, mais heu, c'est, heu, seulement en goûtant, heu, qu'on forge, heu, son opinion donc finalement, heu, voilà, il y a un moment donné tu as si tu as essayé quelque chose, c'est que tu savais pas encore si ça t'allait ou pas, donc c'est finalement une bonne chose que ce te soit arrivé pour, heu, derrière bah, être sûr de ce que tu aimes ou tu n'aimes pas alors.
Ah oui! Certes, sauf que j'aurais bien aimé être un peu moins neuneu, rester peut-être un peu moins longtemps hein parce que oh mon Dieu! <chuckles> Écoute, heu, oui bah alors ça fait ça fait 7 ans que je suis avec mon mari, donc heu, oui, ça commence à remonter un petit peu.
<laughs> <laughs> C'était vers quel âge? C'était il y a longtemps, heu, ces expériences? <chuckles> Ouais. D'accord et alors, heu, qu'est-ce que 10 ans. OK ouais. Heu, donc heu, voilà, tu étais dans ton dans ta pleine jeunesse. Heu, tu as vécu quoi comme expérience précisément? Qu'est-ce comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as appris et et qu'est-ce que tu n'as du coup plus voulu, heu, recommencer?
Heu, 10 ans je pense. Ouais. Hein hein.